Hi, du. Ähm, ich wollte heut mal über 'n Thema mit dir sprechen. Das ist mir jetzt, äh, aufgefallen, dass mir das immer häufiger passiert und auch ja, schon seit Längerem irgendwie schon so passiert, aber mir ist das jetzt erst so richtig klar geworden. Ähm, und zwar ich bin halt generell so so 'n hilfsbereiter Typ. Also, das war ich irgendwie schon immer gewesen. Ähm, hab meinen Freunden, äh, schon immer Hilfe angeboten. Und ja, das war auch für mich immer so ok gewesen, wenn ich jetzt mal gefragt wurde, irgendwie: „Kannst du mir beim Umzug helfen“ oder so, dann habe ich immer immer gesagt: „Ja klar, mach ich.“ Ähm, nur jetzt momentan merke ich halt irgendwie, dass ähm, also ich hab bin momentan, ähm, nicht so fit, also ich fühle mich so 'n bisschen erschöpft einfach und, ähm ja, war jetzt auch 'ne 'ne Phase lang länger krank gewesen und, ähm, und ich merke halt eigentlich, dass dass mir das jetzt grad nicht so gut tut. Also, wenn mich jetzt irgendwie Leute fragen, ob ich denen helfen kann, dann sage ich dann trotzdem: „Ja okay, mache ich. Klar, ka bist ja 'n guter Kumpel von mir.“ Ähm, oder auch auf der Arbeit, wenn wenn dann irgendwie der Chef fragt: „Kannst du das noch mal machen?“ Dann sage ich auch: „Ja klar, mache ich.“ Aber ich merk eigentlich gerade, dass mir das, ähm ja, dass mir das zu viel gerade wird und und trotzdem fällt mir das halt irgendwie so schwer, dann äh, „Nein“ zu sagen. Und das ist total komisch, weil weil ja, weil weil es ja eigentlich keine große Sache ist, aber für mich dann irgendwie doch 'ne große Sache ist, so, den den Leuten „Nein“ zu sagen. Und und das ist mir jetzt erst so richtig klar geworden, jetzt, wo ich halt nicht so, sage ich mal, 100 % in meiner Kraft wird äh, bin.
Mhm. Mhm. Ja. Oh. Mhm. Ja. Ja, ich kann das verstehen, wie du dich wie du dich fühlst dass du dich so, ja, schlecht fühlst teilweise, vielleicht dir so bisschen machst du dir teilweise auch Schuldgefühle, wenn du jetzt nicht irgendwie ja, jemanden z-zu äh, zusagen kannst oder sagst du wirklich immer, immer „Ja“?
Also, das ist echt eigentlich <snorts> also also es sei denn, ich bin krank. Also, wenn ich jetzt wirklich krank bin oder so, dann dann sage ich auch „Nein“, aber aber so in der in jetzt bei meiner Schwester zum Beispiel, also, die hat jetzt gerade 'n Haus gebaut äh, neulich und da gab's halt immer was zu tun und dann hat die mich auch immer gefragt also fast so jedes Wochenende auch gefragt, ob ich halt mal bisschen helfen kann und da habe ich ganz oft gemerkt, eigentlich hab ich gar keine Lust, weil weil ist ja mein Wochenende und ich will jetzt eigentlich auch mal Freizeit haben und dann hab ich so aus aus Verpflichtung, ähm, so „Ja“ gesagt, weil ich denke halt: „Ja, es ist ja meine Schwester“ und, äh, das war dann irgendwie wie so 'n, ja, wie so 'n bisschen aus Schuld heraus, wenn ich das sie dann hängen lasse, einfach wenn ich das wenn ich dann nein sag.
Ja. Äh, ja. Das versteh ich, ja. Das so fühlt man sich vor dem Gegenüber der Familie ja sehr oft. Das ist halt äh, bisschen schwierig für manche wie bei dir jetzt hört man raus, so ja, man hat vielleicht Schuldgefühle, wenn man irgendwie „Nein“ sagt. Vielleicht hat man quasi dieses Mitgefühl. Man denkt sich: „Boah, wenn ich in der Position wäre, dann würde ich ja auch gerne Hilfe haben“. Ähm, das hört sich aber auf jeden Fall auch an, dass so vielleicht sogar diese Erschöpfung, die du ja genannt hast am Anfang dass das ja vielleicht irgendwie auch daraus entstammt. Kann das sein? Den kannst du dir denken, dass du dich auch so erschöpft fühlst, weil du halt, ja, so viel extra Arbeit machst bei der Arbeit, weil du deinen Freunden immer hilfst und weil du halt auch regulär deiner Schwester geholfen hast?
Mhm, genau. Mhm. Du, ja, das ist, glaube ich, 'n guter Punkt, den du da ansprichst. Also, da hab ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, ob da so 'n Zusammenhang eigentlich besteht, aber ich glaube, das kann schon gut sein. Also, dass ich halt so erschöpft bin, weil ich halt das seit, ja, also seit, eh und je halt einfach so mache, dass ich halt äh dass ich den Leuten immer helfe und, dass ich halt irgendwie zu auch auf der Arbeit immer so, e eigentlich nie „Nein“ sag, irgendwie, wenn dann wenn dann mal 'n neues neue Aufgabe ansteht und ja, das ist so ja wahrscheinlich hast du recht dass dass dass das miteinander zusammenhängt sogar.
Mhm. Ja. Ja, d das mit der Fa Familie kann man sehr gut verstehen. Aber bei der Arbeit, warum, äh, genau, akzeptierst du so oft extra Arbeit? Weil du auch vielleicht so 'n ähm, ja, 'n Gefühl von so, ähm ja, wie soll ich sagen, fast schon auch wieder Schuldgefühle hast, dass irgendwie die Arbeit liegen bleibt? Erhoffst du dir vielleicht irgendwie, ähm, 'ne Beförderung oder so? Also, warum ist das jetzt bei der Arbeit 'n bisschen schwieriger? Also, ich will jetzt nicht irgendwie dich dafür fertig machen oder so. Das sollte ich jetzt nicht so anhören. Einfach nur ich möcht so 'n bisschen die Hintergründe zwischen den verschiedenen Facetten halt bisschen mehr verstehen, damit ich dir besser Tipps geben kann.
Ja, ne klar. Verstehe. Ne, ist ja auch 'ne gute Frage. Also, das hab ich mir jetzt, a äh so so bewusst hab ich mir die selbst auch noch nicht gestellt, die Frage, aber das ist auf der Arbeit häng hängt das schon damit zusammen, dass ich halt 'n guten Eindruck, ähm, hinterlassen will und, dass ich da auch ja, weil wir kriegen auch einmal im Jahr kriegen wir so 'n äh, so 'n Bewertungsgespräch, wo es dann auch 'n Bonus gibt, also je nachdem, wie wie gut man eben gewesen ist. Und ich denk mir halt dann immer: „Ja, wenn ich jetzt irgendwie ‚Nein‘ sag oder so, dann dann vermerken die Chefs sich das und dann, äh, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht, ähm, keine Ahnung, liegt mir das dann in der Zukunft liegt mir das dann irgendwie im Weg oder ich krieg weniger Bonus.“ Und ich will ja bei der Firma schon auch jetzt langfristig bleiben und halt auch würd auch gerne irgendwann halt mal so 'ne höhere Stelle einnehmen. Ähm, ich glaub, das sind so Gedanken, warum ich halt dann n lieber nicht „Nein“ sag.
Hm, das verständlich. Aber da muss man auch wirklich so ja, das hört man auch in vielen Situationen jetzt bei dir, musst du so versuchen, rauszukristallisieren, ob das so wirklich das wert ist für dich. Weil wie du wie wir ja jetzt 'n bisschen so rausgehört haben und so rausertastet haben, ist das ja schon 'n bisschen anstrengend für dich. Fällt dir das bei der Arbeit oder bei den Freunden besonders schwer? So, welches davon ist so für dich, ähm, der Bereich, wo du oft die Bitten annimmst, aber dich das am Ende ja, am meisten, ähm, Energie kostet?
Also, am meisten, ich sag mal, ja, ist beides, aber ich denke mal, am Wochenende ist halt der der Bereich, wo ich ja eigentlich Freizeit haben sollte und wo ich denke so: „Ja, ich könnte jetzt auch mal was für mich machen oder halt einfach auch mal gar nix machen am Wochenende.“ Vielleicht einfach mal nur, äh, Fernseh gucken oder so oder sich mit Freunden treffen, ganz entspannt oder so. Und ich glaube, da ist halt das Problem, dass ich dann am Wochenende oft noch so der Familie gegenüber irgendwie, ähm, ja, viel zugesagt hab, so letzte Zeit und, ähm
Mhm.
und f ja und- <sighs> ja, ich überlege grad- ich mein, das das wahrscheinlich das mit den Freunden <sighs> das wird jetzt weniger, glaube ich, ah, weil ich je weil ich jetzt auch in 'ne neue Stadt gezogen bin. Also, ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr so nah bei der Familie, wie das noch vor vor vor kurzer Zeit gewesen ist, aber trotzdem jetzt, äh, auf der Arbeit ist das schon so, dass das, hm ja, dass das auf jeden Fall noch weiterhin 'n Problem ist. Und, ähm, ja, wo i wo das wo das mir halt sehr schwerfällt, also wo ich eigentlich auch gar nicht gar nicht „nein“ sag. Und das hat dann halt oft zur Folge, dass ich halt Überstunden mach, weil ich hab dann immer so am meisten irgendwie aufm Tisch und, ähm, ja, und irgendwie w sind auch so die Leute sind das jetzt schon so gewohnt, also auch andere Kollegen, die kommen dann zu mir und fragen dann, äh, ob ich das noch machen kann und, ähm, ja, irgendwie sind die das, glaube ich, auch alle schon so gewohnt, dass ich dann einfach „ja“ sag.
Okay. Okay. Oh, ja. Mhm. Ach. Ja, da ist jetzt auf jeden Fall sehr wichtig, Grenzen zu setzen und dann nicht irgendwie so mit 'ner langen Erklärung. Manchmal kommt man ja so, ja, in diesen Modus quasi, wo ich wo man so, man will die Grenzen setzen. Man ist sich ’n bisschen unsicher, weil man vielleicht Angst vor Konflikten oder irgendwie Ablehnung hat. Und dann erklärt man aber ich würde sagen, du solltest vor allem bei der Arbeit erst mal anfangen, ganz einfach, kurz und klar vielleicht formulieren, dass du einfach nicht mehr bereit bist, so viel zu übernehmen, vor allem gegenüber deinen Kollegen. Und auch versuchen, bei der Arbeit weniger zu machen. Vielleicht sogar in der nächsten Zeit gar keine Überstunden mehr zu machen, weil, man hört raus, dass das schon so 'ne große Belastung ist, eigentlich schon. Das nimmt ja anscheinend ja, voll viel Energie von dir. Und ich glaube nicht, dass das 'n negativen Eindruck auf dich machen würde. Jetzt hört sich das fast schon an, als ob du so 'n ja, fast schon so 'n Opfer von den anderen bist, dass die dich halt immer mit mehr Arbeit belasten können zugunsten von sich selber. Und da musst du auf jeden Fall so’ne Grenze setzen, weil
Mhm. Ja, ist voll. Ja. Mhm.
sonst kannst du ich glaube, das würde halt ja schon große Konsequenzen nicht groß, aber schon so 'n bisschen Konsequenzen in Richtung Burnout haben. Also, da muss man sehr gut, äh, das einschätzen, wie viel man wirklich macht immer. Und ich glaube, du bist schon weit darüber. Du solltest da auf jeden Fall 'ne ganz klare Grenze setzen, mit deiner Schwester eigentlich auch. Und da kann man das ja 'n bisschen so, ja, gefühlsvoller machen. Das muss nicht so ’ne ganz klar und super formuliertes, äh, Sache sein wie bei der Arbeit. Da kannst du dich halt quasi 'n bisschen mehr öffnen und sagen so: „Ey, momentan bin ich voll, ähm ähm, ausgelastet. Ich bin ’n bisschen äh ich hab weniger Energie als sonst. Das, äh, nimmt mich bisschen mit. Ich würde gerne am Wochenende mehr Zeit für mich selber haben.“ Denkst du, du könntest so 'n Gespräch führen?
Mhm. Mhm. Ja, ich glaub ich glaube also, ich glaube, ich müsste es sogar führen, weil es halt auch oft so, dass meine Schwester mich dann auch anruft auch also, und dann halt dann geht's dann ja, dann dann will sie halt, dass ich ihr zuhöre oder ihr helfe oder so was und dann ist das auch oft ist dann halt irgendwie so'n Telefonat 1,5 Stunden und und ich hab ja, und ich verlier dann voll die Zeit und das ist auch anstrengend, jemandem so lang zuzuhören und dann so so der der Helfer zu sein und ich glaube, ich müsste ihr das ähm ich glaube, ich müsste ihr das wirklich mal sagen. Hast du hast schon recht, dass dass sie sich vielleicht halt auch mal irgendwie also vielleicht jemanden mal aus aus jemand anderen aus'm Freundes aus ihrem Freundeskreis vielleicht holt für solche Gespräche oder oder vielleicht sogar sich mal externe Unterstützung holt, weil manchmal sind es halt auch so Gespräche, wo ich, ja, auch überfordert bin, ihr da zu helfen.
Boah. Klar. Genau. Mhm, ja, es fühlt sich an auch so an. Du könntest ja auch irgendwie so A Alternativen manchmal anbieten, vielleicht mit kleinen Schritten anfangen, wenn dir das bisschen schwierig ist, richtig „Nein“ zu sagen, dass du dann sagst so: „Ey, ich kann jetzt nicht, können wir in 2 Tagen oder so drüber reden? Oder können wir später darüber reden?“ Und, wenn du dann merkst, dass es zu lang wird für dich, dass du das dann auch dann konsequent abbrichst, dieses Gespräch zum Beispiel. Das ist das wär doch auch schon mal so 'ne gute Option, weil man merkt schon, dass es dich schon sehr belastet.
Mhm. Mhm. Das finde ich 'ne gute Idee. Ja, das ist, glaube ich, so 'n ganz guter erster Schritt zu sagen: „Hier, wir halten die Gespräche jetzt irgendwie einfach kürzer“, und, ähm, und ich sage ihr das dann einfach, wenn ich das in dem Moment schon merke, irgendwie, das wird jetzt zu viel und das wird jetzt zu lang dann müsste ich das wirklich direkt einfach sagen, ja. Das ist 'ne gute Idee.
Ja. Ja, das musst du halt, äh, verinnerlichen. Das ist das ist nicht einfach. Das das kann schon 'ne schwere Umstellung sein, je nachdem, wie man halt gepolt ist. Das kann halt nicht jeder, so direkt konsequent nein sagen. Und das ist auch nicht schlimm, wenn du nicht sofort das irgendwie in den nächsten Tagen oder Wochen hinkriegst, aber wenn du desto öfters du versuchst, nein zu sagen, desto einfacher wird das, glaube ich. So, und auch wenn ab und zu Ablehnung und vielleicht 'n kleinen Konflikt bekommst, scheue dich nicht davor, so. Nimm das nimm diesen Konflikt an und versuch dann daraus so, ja, besser rauszukommen, weil am Ende des Tages, das ist immer noch deine Zeit, deine Energie und du solltest auch wirklich bestimmen dürfen, was du damit machst.
Ja. Mhm. Oh, das sind coole Worte von dir, hier. Dankeschön, dass du mich da so ermutigst, einfach besser auf mich aufzupassen äh, und das einfach mal zu üben mit den Grenzen setzen. Das hilft mir total. Ich w werd das auf jeden Fall gleich mal ausprobieren beim nächsten Telefonat. Dank